Hay, paano ba ako makakapagpahinga nito ng maayos, 'no. Kasi parang recently ang daming distractions. So mag-e-event, although ma it's a good kind of distraction naman, kasi nga, anong tawag nito, maraming, ah, ang tawag nito, pinagdi pinagdiwang natin 'yong Pasko, tapos ngayon naman 'yong Bagong Taon. Kasi mag-ano, magho-hold kami ng family reunion. So maya't maya may mga text sa GC. So ayun, parang nakaka-overwhelm minsan 'yong, ano, 'yong mga message, 'di ba? Eh, nagkataon ako 'yong host. So dito sa bahay namin gaganapin. So maraming mga tanong, ah, ni ninang kasi tawag sa 'kin, "Ninang, okey ba 'tong at o okey ba 'tong dalhin? Ninang ganito." Oh, so so ngayon minsan parang <laughs> nawawala sa focus. 'Pagka naman ordinary days, <sniffs> um, tawag nito, 'yong, ang tawag nito 'yong mga, ah, ibang kamag-anak malapit lang kasi dito. So minsan bigla-biglang may dumarating. So baka naman may idea ka, no. So paano makakapagpahinga sa bahay kahit maraming distraction. Mm.
Mm. Mm, naintindihan ko 'yong concern mo. Talagang mahirap magpahinga nang maayos kung maya't maya is may mga, ano, pumipigil na magpahinga ka. Pero sa normal days sabi mo usually madaming mga kamag-anak na pumupunta sa inyo. Pero maliban do'n, may mga other distractions pa ba na pumipigil sa 'yo na makapagpahinga nang maayos?
Mm. Oo. Oo. Ah, hindi ko masasabi kung distraction yung mga messages siyempre, sa mga anak ko. So, siyempre mas gusto ko naman yung na-a-update ako 'no, kaya parang okey lang din naman 'yon siguro, hindi naman talaga siya distraction. Ano ba, hmm, ah, okey. Etong recently, yung toilet namin, so nababagabag ako. Kasi parang biglang nagkaproblema ang bag ang bagal ano, mag-ano, mag-flash. So, siyempre ang katulad ngayon nitong nakaraan ano na, eh, magtu-two months na na. Ngayon, sinabi ko dun sa may-ari nung bahay. So, oo, ano daw, ah, oo daw, oo lang ng oo. Tapos daw yung taong, ah, inaasahan niya na titingin, may mga ginagawa daw. Sabi ko, baka po puwedeng ipauna, ah, eh, pakyaw daw yung kanilang ano, ah, concern doon kaya hindi niya mapasilip yun sa amin. Okey naman, nagagawan ko naman ng paraan, ng anak ko, kaya lang siyempre stressful di ba, kapagka yung toilet yung may bara. So, parang nakaka isa pa yun sa mga distraction ko. Matagal-tagal ko na rin siyang ikinaiinis o minsan matutulog ako iniisip ko, baka mamaya may gumamit ng toilet. Although, i ilan ba kami? Lima kami sa bahay, so nasabihan ko naman na lahat na, "Be responsible, 'no." Para yung next to line, yung next na gagamit, ah, maayos naman, 'di ba? Kaya lang minsan talaga since since ako yung laging nandito sa bahay, so nakaka-stress kapagka iniisip ko, ano ba naman 'to. Parang minsan ayaw mo ng gumamit ng toilet kasi mag-i-invest ka talaga ng oras para mawala yung ano, eh, yung inii yung ginagawa mo, matapos yung ginagawa mo. So, parang ayon nakaka isa pa yun sa ano, nakaka-distract sa pagpapahinga ko 'no, nag-iisip ako. Katulad niyan may event, lahat ng kamag-anak ko pupunta dito, so we I'm expecting around 17 to 18 people mamaya. So, papaano kapagka may gumamit, di ba? <laughs> Oo.
Mm. Oo nga. <chuckles> Oo nga. Malaking abala nga yun talaga sa'yo.
Oo, alangan namang magpaskil ako, walang gumamit, nakakahiya naman. Yung normal na gamit lang, okey naman. Pero you know what I mean, 'di ba? So, baka mamaya magkaano, di siyempre, mag either ako o yung anak ko ang magtiyatiyaga doon. So, kasi kami yung parang parang may strategy na kami parang ganun, parang, oo nga nakakasanayan. Pero siyempre ma ayoko namang ganun kasi syempre inuupahan mo, 'di ba? Yan, 1 yan sa nagpapa-distract sa'kin recently. Mm.
Mm. Oo, sanay kayo. Oo. So, kapag ganiyan na normal days and ayun nga madaming mga distractions sa'yo, um, ano sana yung plano mo na time para magpahinga? May parang ina-alot ka ba na time sana na pahinga mo?
Mm. Mm. Meron naman akong oras na magpahinga sa hapon. So, available na ako between 2:00 until 6:00 yan. So, ano talaga yan, kailangan talaga yan tulog. Hindi man from 2:00 to 6:00, at least minimum of 1 1/2 pero hangga't maaari 2 hours kasi 'pag 1 1/2 talagang sakit din sa ulo kasi babalik pa ako ng duty ng 7:00 kasi ang pasok ko araw-araw is 3:00 AM hanggang, ah, 10:30 ng umaga, tapos kain pahinga ng konti balik ako ng 12:00 hanggang 2:00. So, ayun. So, yung 2:00 to 6:00, ko bakante 'yon, balik na naman ako ng 7:00 until 10:30 or 11:00 depende kung, ah, bubuksan ko pa siya, kasi hawak although hawak ko naman yung oras ko kasi, kaya lang preferred ko yung oras na yun kasi yun yun yung time na umaalis yung mga anak ko, para kapagka dumating sila, ah, libre ako. So, yun yung nasa school sila, yun yung patulog na sila, or tulog pa sila. Kaya pinipili ko yung gano'ng pattern ng oras ko.
Hmm okey, so yung talagang nakalaan na pahinga mo is from 2 PM to 6 PM. Pero sa ganong oras, ang ginagawa mo lang talaga is matulog? Wala ka bang ibang ginagawang hobbies na tumutulong din sayo para makapagpahinga?
Yes, oo. Yes. Ah, I would say siyempre panonood ng, ah, YouTube ganyan, pagba-browse para bang, pero ginagawa ko siya para lang mapagod na yung mata ko lalo, kasi although alam ko naman na pagod na ako at hindi rin talaga sina-suggest na talagang mag gumamit ng gadgets before sleeping time kasi nga dahil sa radiation na lalong parang nagiging gising yung diwa, pero hindi ko naman din itatanggi talaga ah parang halos lahat ng tao yun ang ginagawa sa ngayon no, yung nakatingin muna bago matulog. So, pero yung ibang hobbies yun lang panonood lang minsan pagbabasa, mm.
Mm. Hmm okey, so um, parang lahat karamihan ng time mo is nasa screen ka talaga. Kasi pati doon sa time na magpapahinga ka na sana is nag-i-screen time ka pa para mapagod yung mata mo, tama ano? Oo.
Mm. Yes. Mm. Oo, tama, tama imbis na ipahinga lalo <chuckles> lalong pinagod eh. <laughs>
<giggles> Pero kumusta doon sa tulugan mo? Kumusta yung ambiance, 'yung lugar.
Ah maayos naman kung sa kwarto kasi nga, oo pini pinapatay ko yung ilaw kasi meron akong nabasa na kapag ka magpapahinga ka pala talaga mas maganda talagang walang ilaw. Eh since tanghali naman at aka tsaka hindi naman naka-lock yung pinto ko, so wag naman kung sakaling may emergency kung sino man yung nasa salas namin mapapasok naman ako. So 'yan, pero hindi ako nag-e-aircon kasi ako lang mag-isa, sayang sa kuryente. Pag nandito yung mga anak ko, ayan, nag-e-aircon ako <laughs> pero pag alam mo na tipid-tipid kung ano ah kasi ako lang naman eh mm. Pero pag talagang sobrang init at talagang hirap makatulog, eh inaano ko naman ah sinisigurado ko naman na komportable ako. At saka ano kasi mabilis akong ginawin, halimbawa matagal lang nakatutok sakin yung electric fan, nagkukumot na ko. Yun, lalo pa pag naka-aircon, eh di ano lalo na. Pero pagka tatlo na kami kasi siyempre marami na kaming naghahati, ayan siyempre bubuksan ko na yan, mm. Ayos naman ang aking ano ah puwesto pagka matutulog, mm.
Oo, ayun. Mm okey. Okey sige. So at Oo, at least comfortable ka doon sa bed mo 'yan. Pero para mas mas makapagpahinga talaga yung katawan mo and 'yung isip mo, maganda rin siguro na before matulog is bawasan mo yung screen time mo para hindi masyadong ma-strain din 'yung mata mo. And syempre, kapag nanonood ka din kasi gum mas gumagana yung utak, so medyo mas matatagalan ka bago mo makuha 'yung tulog mo. So ang maganda siguro na ano na maging substitute ng phone para ano mapagod yung mata mo na sabi mo, so 'yun pwede mong gawin yung ginagawa mo na sinabi mo kanina, magbasa ng libro. Wag na dun sa phone magbasa para makapagpahinga naman yung mata mo and then
Mm. Yun. Mm. Totoo. Oo. <laughs> Oh. Totoo naman talaga kasi yan eh. <chuckles>
mm kung nahirapan ka naman dun sa pagbabasa ng libro, pwede rin siguro na ang gawin mo is magpatugtog ka ng calming music.
Ah, oo, yan minsan ginagawa ko yan. Tinatabi ko yun tablet dun sa may gilid ng unan ko ah para tapos may playlist doon 'yan, minsan nag kikinig ako ng mga kanta na ano pampatulog yan.
Mm, magandang magandang routine din yun na gawin kasi um kapag ang naririnig natin is musika na pampakalma, mas kumakalma din yung paghinga natin, mas madali nating makukuha yung tulog natin. So mas magiging, um, quality yung pagtulog mo and yung pahinga mo kasi siyempre 'yun yung time mo para matulog at may work ka naman sa gabi. Kaya, dapat talaga maging quality 'yung tulog mo. And kumusta pala doon sa, kwarto niyo? Sabi mo pinapatay mo yung ilaw pero kumusta yung curtain mo? May pumapasok pa rin ba na liwanag?
Mm. Hmm. Tama. Tama. Oo. Ay wala kasi walang bintana itong kwarto ko. Ah ang bintana namin nasa labas kasama yung terrace so itong kwarto yung bintana sinaraduhan ko dun kung sinalpak yung aircon so wala talaga siyang ano kapag ka pinatay mo talagang ah madilim talaga pero meron akong maliit na ilaw lalo na sa gabi for in nga emergency kasi siyempre may mga bata ako. So sa labas kasi patay na pero since nakabukas lang 'yong ah bintana sa terrace so pumapasok samin yung liwanag ng poste. So I think enough na siya sa labas pero dito meron pa rin akong maliit na ilaw sa loob ng kuwarto. Mm.
Mm, pero kapag natutulog ka ng tanghali naka-on yung maliit na ilaw na yun?
Minsan oo, minsan hindi.
Hmm, pero ano yung color nung light?
Ah, um, ano siya ah puti siya pero siya yung pinaka parang mahina parang 3 watts lang. Parang may sinag lang talaga oo parang dim na din siya dim white siya, mm.
Ayan, okey, okey yung ganyan din kasi kapag masyadong maliwanag din kasi sa loob ng kwarto yun din yung pumipigil para maka makatulog ka oo kasi kapag masyadong maliwanag parang feeling mo syempre tanghali yun so parang feeling mo umaga na need na magising yun so maganda na dim lang yung ilaw mo and yun din pala, um, isa din sa magandang gawin is kausapin mo din yung mga kasama mo sa bahay if may mga tao na nasa bahay niyo ng ganong time dun sa oras ng pahinga mo na huwag ka muna nilang istorbohin dun sa time frame na yun kasi iyon yung oras ng pagtulog mo and if ever na may dumating na bisita and kaya naman nilang asikasuhin, so wag ka nalang i disturb kasi, um, yun nalang yung natitirang oras mo para matulog and magpahinga.
Totoo. Totoo nga. Yes yes. Mm. Mm. Oo nga. Mm. Mm, na bilinan ko naman sila do'n na kung hangga't maaari kung hindi naman talaga kailangan ng atensyon ko, eh, talagang 'wag na. Tsaka yung mga anak ko naman kapagka may dumarating, "Oh, natutulog si mama," so hindi rin talaga nila ako ginigising. Maliban nalang magbibilihin ako, "Oh, darating si ganito gisingin niyo ako," kasi 'yon alam ko meron akong dapat gawin or dapat kong kausapin mga gano'n. Pero pagka meron kaming mga biglaan 'yan hindi naman ako ginigising ng mga anak ko, depende na lang siguro sa sitwasyon at ka kung talagang kinakailangan. At 'yon kasi nga, alam na rin talaga dito sa bahay na kasi matagal ko na tong routine maglilimang taon na. So, alam nila na yung hapon ko, minsan nga pinagagalitan pa ako, "Di ka pa natutulog ma, anong oras na." <chuckles> Kasi darating na yung panganay ko mga bandang 4:30, eh, di papasok na, "Ba't di ka pa natutulog, matulog ka na," gano'n yung mga kasi gigisingin niya na ako ng 6 o'clock, um, although may alarm naman ako, kaya lang pagka yung, yun namang Sabado, Linggo di nandito sila, ah, di syempre kwento-kwentuhan, linis tapos gan'yan, nonood, naghaharutan kami ng mga anak ko. Sila na mismo yung hihinto, o matulog ka na ma, 4:00 na. <chuckles> A ano na nila ako, oo ni-re-remind nila ako.
Mm. <chuckles> Oo. <chuckles> Oo, maganda kasi ano, talagang yung mga family member mo is supportive sila doon sa ano pahinga mo. And maganda rin na ano, um, yung phone mo siguro maganda rin na i-off mo yung mga notifications para, hindi ka ma-distract, kasi kapag may narinig kang tunog, parang hi iyon na yung iniisip mo, so hindi ka makakatulog hangga't hindi mo chine-check. So, maganda na kapag yung pahinga mo i-off mo yung mga notifications mo and i-on mo lang yung mga alam mo na talagang in need na kailangang asikasuhin agad.
Oo. Oo. Iyan, oo talagang Mm. Mm. Mm. Actually naka-silent yung phone ko, ah, alarm lang talaga yung nag ano tumutunog. But anyway, alam mo sobrang, ah, na-appreciate ko yung mga reminders mo, kung tuusin di ba, alam naman talaga natin lahat 'yan 'no, kaya lang matigas talaga ulo mo minsan. <chuckles> Kaya, thank you sa pag remind at, ah, tatandaan ko yung mga sinabi mo, hindi madali ha pero, sisikapin ko kasi talaga ang hirap mawala yung phone 'no. But anyway, para sa ikabubuti ng aking pagtulog kaya thank you sa mga sinabi mo mag-iingat ka.
<chuckles> Walang anuman, paalam.